Я думаю, кстати, многие так делают, что они отключают уведомления на ночь даже не по причине наличия, в возможно, маленького ребёнка, а просто вот это время отдыха: я выключил телефон, и всё, что может подождать до утра и не может, всё равно подождёт до утра.
Мгм. М, да. Н-да, это очень разумно. Но, в принципе, раньше ж было так, что можно было, например, если телефон это был пока телефон вносить специальный список, ну, избранных, что они всегда дозванивались, а остальные, как бы, были в блоке.
Мгм. А, ну да, некоторые так делают. Ага ага.
Да, но теперь я уже потерялся. Вот, но это это 1 фишка в в правилах пользования.
М.
Вот. Ну, наверное, основные соцсети, для меня это, скорее всего, "Инстаграм" больше всего сейчас, в меньшей степени "Фейсбук".
Мгм. Ага, про раз по "Инстаграм". Им ты активно пользуешься, не как "ТикТоком"?
Э, ну, побольше прям ск по крайней мере, он у меня стоит на телефоне, еще трэ еще "Трэдс" как производная, да. Вот. Но но там тоже я, например, отключил ленту неизвестных мне людей.
Приложение по крайней мере скачано. Ага. А можно, да, такое сделать?
Мгм. Да, что мне не рекомендованные показывают, а только мои подписки.
А, мгм, мгм, то есть чтобы ты сам, получается, контент определял для себя? И каждые 30 дней нужно это переопределять как-то?
Но 30 дней. Мгм. Вот, да, да, я как только появляю, что у меня лента чем-то завалена непонятным, я вспоминаю, что прошло 30 дней, видимо, уже.